أيوه، أيوه فاهماك طبعًا و واللي أنت في حاسس بيه ده شعور يعني على فكرة طبيعي جدًا، لأن أنت آآ، يعني في شغل يعتبر جديد عليك، ما قعدتش فيه فترة كافية كبيرة، آآ، يعني الزمايل اللي فيه أو الناس اللي فيه، أنت ما تعتبرش مُرتبِط بيهم أو في آآ، بينَك وبينهُم علاقة قوية، فده سبب أساسي إن يخليك آآ، حاسس بال بإنَّك أنت ما فيش علاقة بينك وبين الشغل دوَّة، طَب يا ترى أنت أنت بتفكّر إنَّك تغيّر مِهنتَك يعني، أو تغيّر الشُغلة دي؟ في حاجة في دماغَك أ أنت عايز تعملها، في مهارة من مهاراتَك آآ، عايز تجرّب أو عايز تعمل حاجة زي دي؟
بالضبط، بالضبط. والله يمكن يعني عارفة اللي هو لو أنا فعلًا هالاقي هدف في حياتي، هي إن أنا أنزل مهنتي الأساسيّة الصراحة، مافيهاش فلوس ودي مُشكلتها ودي الحاجة اللي ما كانتش مخلياني أنزلها في الأول، يعني أنا فكّرت جديًا إن أنا أغيّرها وكده، بس خايف، يعني عارفة اللي هو أنا زي ما قُلت لكِ أنا مش هالاقي فلوس زي اللي أنا لاق لاقيها دي، وكمان أنا أصلًا اللي مخلّيني كمان مكمّل على أمل إن أنا ممكن أترقّى شوية، أبقى مُشرِف، أبقى عارفة اللي هو يعني أبقى مُشرِف، اللي هو أت أترقّى حاجة بسيطة فاهماني، على الأقل إيه، لمّا أترقّى هاتعامل مع ناس مختلفة هاتعامل مع ناس جديدة مش الناس اللي شغالة وكده، هيحاولوا إن هم يكسبوا ودّي برضه، فاهمة، فهيبقى في علاقة، هيبقى في ارتباط برضه، اللي هو مصالح برضه فاهمة الفكرة، ما عنديش مشكلة إن هي تبقى مصالح، بس أهم حاجة إن أنا ما أحسِّش إن أنا لوحدي، فاهمة الفكرة، ما أحسش إن أنا لوحدي، مش إن أنا آآ، مش مصاحب حد حواليّا، فاهماني، يعني حتى أنا أنا مش أنا اللي بس ما حاولتش اصاحبهم، هم نفسهم ما حاولوش يصاحبوني، هم ش هم شايفينني أصلًا غريب، فاهمة الفكرة، يعني الإحساس ده دايمًا مطاردني.
آه، آه. ما فيش تو ما فيش تقارب بينكم، ما فيش تقارب، لا من ناحيتك ولا من ناحيتهُم.
ما فيش تقارب ما فيش تقارب ما فيش ت خالص، خالص، والله خالص، يعني أنا ما فكّرتش إمم.
ممكن إحتمال يكون علشان أنت ما حاولتش تقرّب من حد منهم آآ، هم شَعروا ده فيك، فما حدش قرّب لَك.
والله ممكن، يعني مش ها مش هاكدب عليكِ ممكن، ممكن فعلًا.
يعني إحتمال، ما فكّرتش ليه كده إنك تكون أنت أساسًا اللي مش مدّي فُرصة آآ، إن حد يقرّب منَّك أو ي يتكلّم معاك أو أو هُم حسّوا إن أنت بعيد عنهم فعشان كده؟
أقول لِك.